لأ كُنت صريحة، بس هي الشخصيات مختلفة، أنا مش هاعرف أمَشّي اللي قُدّامي على مزاجي، يعني هو اللي قُدّامي بيحب يحتَد، وبيحب يتناقش بصوت عالي، فخلاص أنا مهما أدّنت يعني هو هيفضل زي ما هو. وأنا كل اللي كُنت باقدر عليه بقى إن أنا أتجنب على قد ما أقدر، و وحاجة تانية برضه مهمة أوي إن أنا ولادي دلوقتي، أنا بقيت أول حاجة أعلّمها لهم إن هُم يعترضوا، يعني والله أنت ما فيش حاجة عاجباك قُل لأ، ما فيش مشكلة، أنا مش هازَعّق لك مثلًا، وأقول لك: "أنت إزاي تقول لي كده؟" لأ، هي مش مُريحة بالنسبة لك، في تمارين مثلًا مُعينة، أنت مش مرتاح في التمرين ده، "أنا مش مرتاح." خلاص مش لازم أضغط عليك وأقول لك: "لأ، صحتك، ولازم تعمل، ول" ما هو أنت مش مرتاح فيه م أ أورِّيك واحد تاني.
مضبوط. إمم. تمام. <laughs> أيوه، بالضبط. بالضبط، بالضبط. أكيد.
وأ لازم باحاول باحاول أفَهِّمه برضه فكرة الاعتراض من فكرة اللأ لمجرد العِند والغلاسة، يعني لأ أنت أنت قُل لأ وأنت متضايق آه، ومُعترض على حاجة معينة، فما فيش مشكلة. إنّما ال اللأ اللي ما لهاش لازمة، لأن هُم لسه ط لسه أطفال برضه، فاللأ اللي ما لهاش لازمة من غير سبب، اقنِعني هاقول لك أوكي، آه. فبَقيت الصراحة باحاول أحوِّلها لحاجة إيجابية برضه، فيعني يمكن مع الوقت كده، آآ، أعرف، أعرف إنه، آآ، ما فيهاش مشكلة إن أنا أهتم بمساحتي شوية.
أكيد، أكيد، ما ينفعش طبعًا. لا آمم. تمام. هو، آآ، كون آه، كون إن أنتِ بتجرّبيها مع أولادِك، وإن أنتِ تشوفي تأثيرها عليهم، ده فعلًا ممكن يفيدِك أنتِ كمان، وتلاقي إن تأثيرها بسيط، مش مش ال مش عاطياه ال يعني أنتِ عاطياه أكبر من قدره ف فتقدري إن أنتِ تتعاملي معاه مع الوقت بشكل أفضل يعني.